Iıı, hapse girdikten sonra da hapiste yaşadığı bazı kötü olaylar var bunu etkileyen.
Ve sonrasını? Anladım, anladım. Peki, eee, şimdi buraya kadar filmde anladığımız kadarıyla, işte, bir, eee, baba ve oğlu ve ya, ba bir baba ve aile var. Baba öldürüldükten sonra bir zenci, bir siyahi tarafından, eee, o ailede oluşan değişimler ve özellikle de bu ana karakterdeki, eee, böyle ırkçılığa, nefrete herhâlde doğru evrilmesini anlatan bir hikâyeden bahsediyorsun. Doğru mu?